मुझे मेरा लक्ष्य बहुत अ, बड़ा लग रहा है और मैं असफल होने से डरता हूँ। क्योंकि मैंने बहुत ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत बड़ा लक्ष्य ले लिया है और मैं उस तक पहुँचने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। जितना ज़्यादा मुझे समय लग रहा है उतना ही मेरा डर बढ़ता जा रहा है। मैंने इसको प्र अपने ख़ुद से भी प्रयास किया इसको हैंडल करने का ठीक से कि मैं इसमें अ, सही से अपने आप को समझा पाऊँ कि लक्ष्य बड़ा है। लेकिन मैं उसको कैसे अ, समझा पाऊँ कि असफल होना तय नहीं है, अभी अनिश्चितता है। उसकी बहुत ज़्यादा मेरे अंदर और अगर मैं ये भी मेरे अंदर है कि लक्ष्य जितना बड़ा मैंने अ, मुझे लग रहा है उतनी मेरे अनी उतना मेरे को अनिश्चितता भी है उसकी। कि अगर अ, असफल हुआ तो फिर मेरा मेरे मतलब मेरा मेरे साथ जो आस-पास लोग हैं वो क कैसा व्यवहार करेंगे? या फिर आलोचनाएँ जो होंगी वो मैं कैसे हैंडल करूँगा? और ए ये जो असफलता का डर है, वो मेरे अंदर बढ़ता जा रहा है कुछ समय से।
हुँ। देखिए बिल्कुल, मैं कहीं न कहीं आपकी बात समझ पा रहा हूँ। मुझे आपकी तकलीफ़ भी समझ आ रही है। बिल्कुल आप चिंता ना करिए, देखिए काफ़ी लोगों को, काफ़ी लोगों को ये परेशानी होती है, बहुत लोग इस परेशानी से जूझते हैं। लेकिन बहुत लोग इस परेशानी से निकल भी आते हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए ब आप कहीं न कहीं इस परेशानी से बिल्कुल आराम से निकल पायेंगे। अ, रही बात मम्म आपकी अ, इसकी लक्ष्य की, तो देखिए मैं आपसे कुछ-कुछ सवाल पूछूँगा? पहली बात, आप मुझे ये बताइए कि लक्ष्य क्या है? और आप उसे कैसे अम, कह लीजिये की अ, कोशिश करते हैं उसकी तरफ बढ़ने की?
जी। अ, लक्ष्य में जैसे अगी अ, अभी ऐसे बताऊँ कि मैं अभी व्यवसाय करता हूँ और उसमें मैं सफल होना चाहता हूँ। और मैं इसी तरीक़े से लक्ष्य को प्रभा म अ, परिभाषित करता हूँ कि अ, अगर मैंने कोई भी टारगेट लिया है, अपने अ, व्यवसाय में कि मुझे इतना अ, पैसे या फिर मुझे इतना बिज़नेस बड़ा करना है, अपना व्यवसाय इतना अ, बड़ा करना है। तो उस हिसाब से मैं अब उसमें उस लक्ष्य को पाने में मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिक्कत है।
हुँ, जी देखिए, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बातें कि आपको यहाँ पे ये तकलीफ हो रही है। इसके साथ-साथ आप मुझे ये भी बताइए कि उम, कब अ, कब से ऐसा लग रहा है और क्या आपने पहले कोशिश की है? थोड़ा अ, विवरण से बताइए मुझे।
अ, मुझे अभी ऐसे अ, 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा लगने लगा है लेकिन मेरे हमेशा से मेरे स्वभाव में ऐसा रहा है कि अ अ, मैं कोई भी अगर लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करता हूँ जब मैं पढ़ाई करता था तब मैं कोई भी लक्ष्य अगर निर्धारित करता था। तो उसका जो असफल होने का डर रहता था मेरे अंदर और मैं उसमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि ज़्यादातर ज़्यादातर टाइम मैं असफल ही हुआ हूँ मैं कई बार मैं उन अ, जो मैंने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनमें मैं सफल भी हुआ हूँ। जैसे कोई भी अगर ऐसे मैं कोई भी एग्ज़ाम देता हूँ कोई भी अगर मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसमें अ, कुछ मैंने अ, पैरामीटर्स रखे हुए हैं कुछ अपने लिए अ, ल ल ऐसा है कि मैंने कुछ ऐसा अचीव करना है मुझे, तो वो मैंने अपना अचीव कर लिया है ऐसा कोई दिक्क़त असफलता हुई नहीं मुझे। लेकिन मेरे हमेशा से जब भी मैं लक्ष्य निर्धारित करता था और उसमें जब चलता था तो वो मेरे अंदर असफलता का डर कभी भी कम नहीं हुआ। और आज मैं जब देखता हूँ कि अ, आज मैं जब मैं व्यवसाय में हूँ व्यवसाय करना च कर रहा हूँ मैं तो तब भी अ, ये समस्याएँ ज़्यादा हो गई और पहले इतनी ये नहीं थी। अ, पहले इतना नहीं डर था लेकिन अब ऐसा डर है कि अ अ, कि अगर मैं असफल हो गया तो मेरा अ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसे अ अ, गुज़ारूँगा मैं या फिर अ, अगर मैं बिज़नेस में फेल हो गया तो फिर मेरा क्या अ, मतलब कैसे मैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मेरी कैसे किस तरीके से ख़राब हो सकती है। और इस जो असफल जो ये असफलता का डर है मेरे अंदर अ, कुछ महीनों से और बढ़ गया है उसका कारण ये भी है कि अ, अभी 2-3 महीने से ऐसा हुआ है मेरे कि मैंने कुछ नया प्रयास किया अपने व्यवसाय में लेकिन उस वो सफल नहीं हुए। तो मेरे अंदर और ज़्यादा ये डर बैठ गया है कि अगर ये अ, इस इसी तरह इसी तरीक़े से आगे मैं अगर इसी तरीक़े से आगे मैं बढ़ता रहा और अह असफलताएँ ये मिलती रही मुझे तो फिर मैं किस तरीके से आगे हैंडल करूँगा इन चीज़ों को।
बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपकी बातें समझ पा रहा हूँ, देखिए बिल्कुल आप चिंता ना करिए। अ, ये सारी चीज़ें देखिए बहुत स्वाभाविक है होना, और बहुत लोगों को इस चीज़ का डर लगे भी रहता है, परंतु आप इस चीज़ का बिल्कुल चिंता मत करिए। आप मुझे एक चीज़ ये भी बताइए कि अ, ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ को आप सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? और कहीं न कहीं आप मुझे ये बताइए कि अब तक आपने क्या कदम लिए?
मैंने अभी ऐसा कोई ऐसा कदम तो नहीं लिया है पर मैं खुद से ही सोचता हूँ और अपने आप को कहने का अ, प्रयास करता हूँ कि ऐसा अ, क्योंकि हम पहले भी ये अ अ, मैं पहले भी जो अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किए वो भी मैंने पा लिए तो फिर मैं अपने आप को यही समझाने का प्रयास करता हूँ, कि अगर अ, वैस जो हमने पिछले जो लक्ष्य पाए हैं तो हम आगे वाले भी पा लेंगे। लेकिन अ अ, अभी आप जैसे मेरे से पूछेंगे कि आप अभी मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ तो मैं ऐसा कोई ऐसा कदम तो नहीं ले पा रहा हूँ कि जिससे मैं अ, खुद से ये महसूस कर पाऊँ कि कुछ मैं अ, असफ़ल नहीं भी हुआ या हुआ, तो कैसे हैंडल करूँगा वो तो नहीं हो पा रहा है मेरे से, पर हाँ, ऐसा है कि मैं खुद को समझाता ज़रूर हूँ कि अगर असफ़ल हुए तो तब भी हम स अ, सँभल जाएँगे चीज़ें सँभाल लेंगे और ऐसा कुछ है ज़रूरी नहीं है कि हम असफ़ल ही हो, हम सफ़ल भी हो सकते हैं, अगर सफ और मैं फिर वो उसको उस चीज़ को देखने का प्रयास करता हूँ कि अगर अ अ, असफ़लता से सफ़लता मेरी बड़ी है कि अगर असफ़ल हुआ तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं अ, इतनी समस्या नहीं होगी अगर मैं सफ़ल हो गया तो वो मेरे को जो अ, मिलेगा जो अ, लक्ष्य मैं निर्धारित किया और मैं उस लक्ष्य में सफ़ल हो जाता हूँ तो औ जो उसका जो आउटकम है, जो आने वाली चीज़े हैं सफलता के साथ, तो उनको सोचने के बाद फिर मुझे लगता है कि अगर इस उस प्रयास में, सफ़लता के प्रयास में अगर 1-2 बार असफ़ल भी हो जाए तो कोई मेरे लिए ऐसा कोई अ अ, बड़ी बात नहीं है हाँ, और जो मेरे लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो मेरे लिए इतना बड़ा है और अ, इतना अच्छा आउटकम है उसका कि असफ़लताएँ फिर मुझे छोटी लगने लगती हैं।
हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। देखिए, सही विचार हैं आपके। आप मुझे एक चीज़ ये भी बताइए कि असफलता से आपको सबसे अ, ज़्यादा किस चीज़ की चिंता है? उम, इज्जत की चिंता है? पैसे की चिंता है? समय या कह लीजिये इत्यादि कोई और चीज़?
इसमें मुझे अ, समय का तो ऐसा कोई समस्या नहीं है। हाँ, मतलब आप अग अब ये है कि मुझे आलोचनाओं का ऐसा है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग आलोचनाएँ बहुत ज़्यादा करेंगे। और उस उन आलोचनाओं को मैं कैसे है मतलब अ, संभालूँगा। कि अगर मेरे अ, आस-पास वाले लोग मेरे दोस्त या फिर मेरे जो रिश्तेदार हैं वो अगर मेरे बारे में बात करते हैं तो कैसे बात करेंगे? या फिर मैं जब जहाँ उपस्थिति नहीं है मेरी तो वहाँ पे मेरी बातें कैसी चलेंगी? या फिर जो आलोचनाएँ जो स्वाभाविक है जो होती हैं असफलता के बाद तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा डर रहता है। और हाँ, पैसे का भी है अ, ऐसा है कि अगर अ, जो मैं अभी अपने व्यवसाय में पैसा लगा रहा हूँ, वो अगर अगर असफल हो गए तो सारा चला जाएगा। और जो अ, फिर मैं कभी इतना हो पाऊँगा कि नहीं कि जो उतना पैसा मैं वापस कमा पाऊँ। या फिर मैं अपनी ज़िंदगी जो मेरी अभी जिस तरीके से चल रही है उससे ख़राब ना हो जाए और फिर मैं उस ख़राब ज़िंदगी में हमेशा ना रह जाऊँ। और असफलता के साथ वो डर मेरे अ, साथ हमेशा बना रहता है। और इसीलिए मुझे अपनी अ अ, असफलता से बहुत ज़्यादा डर लगता है।
जी, बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छे सुझाव दे पाऊँ। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अ, बहुत बड़े उम, लक्ष्य का सोचना बंद कर दीजिए। मैं चाहुँगा कि आप लक्ष्य बहुत बड़ा रखें, बिल्कुल सही। लेकिन आपके कदम बहुत छोटे होने चाहिए। कदम आपके अगर लम्बे होंगे तो आपको कहीं न कहीं डर लगेगा। आप जब इतने बड़े लक्ष्य को अपने आगे देखेंगे तो आपके मन में एक घबराहट आएगी। कि अरे! यार इतने सारे चीज़ें एक साथ कैसे कर पाऊँगा। तो वो अ, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम चीज़ों को थोड़ा-सा अ, इस तरीक़े से लें कि एक साथ हम चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा ना सोचने लग जाएँ। क्यों? ये ज़रूरी तब हो जाता है ख़ासकर अ, जब हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा होता है। देखिए लक्ष्य बड़ा होना अ, बिल्कुल मैं कहूँगा की अच्छी बात है। परंतु इस लक्ष्य के साथ-साथ अ, आपका मेहनत और आपका प्रयास भी उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आप अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बड़े अ, सपने को देख के रह जाएँगे तो कहीं न कहीं आप आगे नहीं बढ़ पाएँगे चीज़ों को लेकर। एक और चीज़ मैं ये बोलूँगा कि देखिए असफलता को अ, डर की तरह मत लीजिये असफलता को सीख की तरह लीजिए। क्यों? क्योंकि असफलता देखिये हर व्यक्ति को आती है। सब सब बड़े से बड़े व्यक्ति को आती है। और कभी इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर कोई व्यक्ति असफल हुआ है तो उस चीज़ को उस अ, उस व्यक्ति को उस चीज में ज्ञान नहीं है। देखिये अगर मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दूँ, तो हमारे देश में एक बहुत प्रसिद्ध कह लीजिये की एक क्रिकेटर है उनका नाम है, जी विराट कोहली। अब वो व्यक्ति अ, इन्होने अ, क्रिकेट खेल के कह लीजिए 20 साल हो गए। अब इन 20 सालों में ये व्यक्ति बहुत कुछ सीख गए होंगे अब तक तो इस व्यक्ति को हर चीज़ आती ही होगी इस खेल के बारे में। परंतु आज भी कई बार वो अ, शून्य पे आउट हो जाते हैं। क्या इसका ये मतलब है कि उस व्यक्ति को उस चीज़ के बारे में पता नहीं है? नहीं। इसका ये मतलब है कि ये उनके अ, कहानी का एक भाग है। असफलता एक भाग होता है और कई बार उम, इस भाग से उ उभर के ही आप कहीं न कहीं जीवन में अपने शतक मारेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको असफलताओं को अ, चुनौतियों की तरह लेना है ना कि अ, ऐसे लेना है कि आप असफलता पे रुक जाएँ। इसके साथ-साथ मैं आपको छोटे-छोटे एक म सुझाव ये भी दूँगा कि अब देखिए आप जब भी लक्ष्य बनाएँगे ना उस लक्ष्य को पेपर पे लिखिए। पेपर पे लिखिए और अपने अ, टेबल पे या अलमीरा पे या कहीं भी अ, जहाँ पे आप सुबह उठ के देख पाएँ उस चीज़ को ऐसी ज़गह लिखिए जहाँ पे आप उस चीज़ को रोज़ सुबह देख पाएँ। रोज़ सुबह देखिएगा तो आपके अ, दिमाग में वो चीज़ बैठेगी और आप उसको एक सपने की तरह लेंगे और उसको साकार करने की ओर बढ़ेंगे। और देखिए लिखना ना बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके शरीर को और दिमाग को अ, सिखाता है कि आपको इस ओर बढ़ना है। एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगा कि बैकअप प्लान हमेशा रखिए। बिना बैकअप प्लान के कभी भी किसी चीज़ में उतरिये मत। चाहे वो आप बहुत सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं उस चीज़ में लेकिन बैकअप प्लान आपके पास हमेशा होना चाहिए। वो इसीलिए होना चाहिए क्योंकि आपको उस बैकअप प्लान पे आप जाएँगे, आप ये चीज़ छोड़ देंगे, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कम से कम अ, चीज़ों को एक इस प्रकार से ढूंढेंगे कि उम, आपको एक भरोसा रहेगा कि आपके पीछे भी कुछ है और आप इस चीज़ को कर पाएँगे। अगर आपको भरोसा है कि आपके पीछे कुछ है तो आप बिल्कुल बहुत अच्छे से कर पाएँगे। लेकिन वही अगर बैकअप प्लान नहीं रहेगा ना तो आप घबरा जाएँगे ख़ाहमख़ाह। और देखिए ये सारी चीज़े हैं जो मुझे लगता है कि आपके जीवन में आपके लिए बहुत काम आएगी। और मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों का अमल करें। और मेरी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं आपके साथ और मैं चाहूँगा कि आप इन सारी समस्याओं से आराम से उभर जाएँ।
जी, बिल्कुल। आपने जो बताया वो मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। और मैं आपने जो बताया उस पे प्रयास करूँगा कि आपने जो बताया वो मैं करूँ।
जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।